Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Nói chung là bạn bị cái cái cái cái việc là sợ bị bị, à, ừm, ừm, không biết một cái gì đó mà ai cũng biết, đúng hông? Cho nên là, ờ, lúc nào bị cũng có cái tâm lý là phải tìm hiểu, phải biết những cái mà đang, ờ, nổi, đang ai cũng biết như vậy á, đỡ đỡ bị quê khi mà nói mà không hiểu, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, tức là đặc biệt là khi mà mình, ờ, đi làm ở trên công ty á, mà mọi người bàn luận về một cái gì đấy mà mình không biết hay là, ừm, mọi người hỏi là "Ủa, các cái series này trên mạng nó hot lắm, sao mà chưa xem" là lúc đó là mình thấy không ổn là mình mình bị áp lực như là mình phải: "Được rồi, thế thì thế thì tao sẽ phải về nhà và tao xem luôn để hôm sau tao sẽ bàn luận cùng với chúng mày." Đó, kiểu như vậy đó. <laughs>
Ồ! Dữ vậy luôn á hả? Trời ơi, tới cái mức đó luôn, cái mức mà mà, kiểu là, thấy xung quanh mà có người nói như vậy thôi là bạn, kiểu, <laughs> ừm, đi về mày nh nhà mà coi liền để mà còn biết á hả? Trời ơi!
<laughs> <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, mà thậm chí là cho dù là, ờ, đồng nghiệp mình hay là bạn bè mình có không hỏi đi chăng nữa thì khi mà mình thấy, ờ, cái series hot đó chẳng hạn nó xuất hiện quá là nhiều ở trên mạng thì tự nhiên mình cũng mình cũng bị, ờ, áp lực á, mình cũng bị, kiểu, "Ủa, sao cái này nó hot thế, người người nhà nhà đều xem, bây giờ mình không xem thì có phải tự nhiên mình thành tối cổ không?"
À ha. Trời, công nhận nha, đúng rồi đó, cái việc mà <laughs> bị bị, a, không trở thành tối cổ như vậy đâu, cái cảm giác đó đâu có ai thích đâu, đúng hông bạn? Hổng ai thích mà ng ng mọi người xung quanh cái gì cũng biết và mình sao cái gì cũng không biết. <laughs>
<laughs> <laughs> Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Mà nhất nhất là những cái mà nó hot á là chứng tỏ là nó rất là phổ biến. Mà khi mà đúng rồi, tất cả mọi người, bạn bè đồng nghiệp hay là mạng xã hội, tất cả người ta đều đều bàn luận về nó thì mình tự nhiên có một cái nỗi sợ là mình có thể là bị lạc hậu.
Vậy thì á ừm. Đúng rồi, rõ ràng. <laughs> À!
Mình bị lạc hậu khỏi khỏi cái sự quan tâm của xã hội, kiểu, giống như là, mình già á, kiểu, cái này mọi người đều biết mà, giới trẻ nó đều biết mà mình không biết thì có khi nào là mình bị già rồi không, kiểu vậy đó.
Rồi, rồi. <laughs> Trời ơi, hiểu, hiểu, hiểu, cái việc mà bạn thấy á, cái việc mà bạn thấy á là bạn, ờ, ừm, ưm, bị bị già đi, bởi vì bạn không biết mấy cái này á thì nó cũng là cái cái điều không phải là lạ lắm đâu bạn ơi. Ơ, nhiều người cũng bị cái cảm giác đó lắm, cho nên là cái cái chứng FOMO nó mới lại là phổ biến như vậy đó. <laughs> Ừm, theo bạn á thì, à cái việc mà bạn cứ, a, bị áp lực phải phải biết, phải phải hiểu, phải này vân này nọ về những cái thứ đang đang, ờ, nổi tiếng, đang hot, đang trend á thì, ờm, bạn thấy á, cái việc đó nó có có mang lại những cái cái tiêu cực cho bạn hông?
<chuckles> Đúng rồi. <chuckles> <laughs> Ừm, ừm.

Tuyệt vời bạn ơi, bạn nhận ra được cái điều đó là nó cũng đà sẽ thay đổi dần dần cái cái cách mà bạn coi phim nè, cái cách mà bạn bị, à, những cái áp lực mà khiến bạn phải đi coi phim á nó nó sẽ giảm dần, đúng hông bạn?
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi và nhận thức như thế thì thật ra là nhận thức như thế nhưng hành động thì nó cũng phải thay đổi dần dần, chứ nó cũng không ngày một ngày hai được. Nhưng mà ít nhất là ít nhất là mình cứ thay đổi từ cái nhận thức đã. <chuckles>
Ừm, hiểu, hiểu. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ờ, công nhận nha, cái việc mà bạn thay đổi từ nhận thức như vậy á là coi như vậy coi nó nó chưa có tác động gì nhiều như vậy thôi, chứ thực ra á là nó đang tác động dần dần hàng ngày, hàng ngày đó. Bởi vì nó đi vào nhận thức của bạn rồi, là bạn hiểu vấn đề rồi thì từ từ nó sẽ dần dần thay đổi liền à.
Đúng rồi. Và thật ra thì, đ khi mà mình <clears throat> ở ở Việt Nam ấy, mình cũng cảm thấy là đối với cái mạng xã hội của mình, mình cũng cần thật sự là mình cần, ờ, thanh lọc mạng xã hội bởi vì là cái việc mà mình, ờ, FOMO như vậy ấy, nó cũng nó mình áp lực như vậy nó cũng đến phần nhiều là bởi vì là mình tiếp thu quá là nhiều những cái thông tin về những cái series đó ở trên mạng. Đúng ờ, bạn hiểu không? Tức là đúng rồi.
Ồ. À. <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu, tức là cái cái vấn đề là bạn bạn, ờ, sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nhiều nè, và và ở trên mạng xã hội thì nó nó đưa những cái thông tin, nó đẩy những cái thông tin về những cái bộ phim này, những cái series này nhiều quá cho bạn nên bạn mới bị ảnh hưởng, đúng hông? Kiểu như vậy á hả?
Úng rồi. Đúng rồi. Và mình, kiểu lư là, mình càng xem nhiều về cái gì thì nó lại càng đưa nhiều những cái thông tin về cái đó cho mình á. Thì mình đã áp lực, kiểu, bình thường, ví dụ ở áp lực ở mức 1 thôi thì khi mà mình tiếp tiếp nhận quá là nhiều những cái luồng thông tin về cái sự, gọi là, phổ biến của cái series đó trên mạng thì nó khiến cái áp lực của mình nó tăng lên, có thể tăng lên 9, tăng lên 10 luôn.
<laughs> Trời ơi, dữ vậy luôn á hả? Kiểu như là, đã áp lực đã nhiều từ bạn bè rồi còn lên mạng gặp như vậy nữa là, kiểu là, n gọi là, full cây luôn, đúng không bạn? Đầy đầy nguyên cái ống mà áp lực luôn, trời ơi!
Ừm, đó. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Mà với những người mà, kiểu, có tính cách như mình ấy thì cái việc đấy nó lại càng ảnh hưởng xậu à, xấu xấu hơn, tệ hơn.
Ừ.

Ờ, thật ra là cũng có một, ờ, sự việc, cũng không hẳn là một sự việc, nhưng mà, ờ, đó là một thời điểm mà mình xem một bộ phim mà mình có kể là mình xem đến tập, ờ, 2, tập 3 là mình chán á, mình thấy nó không hợp gu mình á. Thì về sau khi mà nó vẫn xuất hiện những cái bộ phim đó, mình vẫn cứ muốn xem, nhưng mà mình thấy nó không hợp gu thì đến một ngày tự nhiên mình nhận ra là mình không thật sự cần phải cố gắng tiếp tục xem cái bộ phim này chỉ vì để để làm hài lòng cái cái sự, ờ, gọi là, cái sự FOMO của mình á, mình có thể là mình không biết, bởi đúng rồi, bởi vì là nó không hợp gu thì thôi mình sẽ bỏ qua. Thế là từ khi mà mình mình có được cái tâm lý đấy, tức là mình tự nhận ra được cái điều đấy thì tự nhiên mình được, ưm, giống như kiểu là, giải tỏa áp lực luôn là coi như mình dừng xem cái phim đó luôn. Và đúng rồi.
Ừ. Ờ. À! Tuyệt vời! Tuyệt vời bạn ơi! Hay quá! <smacks lips> Hay vậy trời! Tính ra là nhờ vậy, ờ, bạn nhận ra được, ừm, rất là nhiều cái cái vấn đề trong trong cái việc chọn phim coi của bạn, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, nên là ví dụ như vẫn có áp lực đi, nhưng mà, ừm, bây giờ có những bộ phim mình sẽ chỉ quyết định là mình xem một tập đầu thôi và mình thấy không hợp thì mình sẽ dừng luôn. Mình cũng không có quá là nhiều áp lực để phải, kiểu, cố gắng mình cập nhật toàn bộ những cái phim hot như vậy nữa, kiểu như vậy đó.
Ô kê. Tuyệt vời! Thật sự, thật sự. Hay quá bạn! Cái việc mà bạn nhận ra như vậy nó cũng rất là tốt mà. Và, ờ, sau khi mà bạn nhận ra được như vậy thì, à, bạn cũng đã gi giảm dần, giảm dần cái vấn đề của bạn đi nữa, quá là hay luôn á! Mà, ưm, mình cũng rất là vui á bạn, vì nãy giờ á bạn đã chia sẻ cực kỳ, cực kỳ nhiều về cái việc bạn đã thấy áp lực như thế nào nè, rồi bạn giải quyết nó ra sao mặc dù là chưa được 100%, đúng hông? Nhưng mà bạn đang trên cái con đường thay đổi rồi đà điều rất tốt rồi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha!
<chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Ờ, mình cũng rất là vui khi mà hôm nay mình có thể, gọi là, giải tỏa cảm xúc, mình có thể chia sẻ được về những cái áp lực của bản thân về cái vấn đề này.

Ồ, hiểu, hiểu, hiểu, tức là bạn xem những cái series đó, những cái phim đó vì bạn bị FOMO, bạn bị là ai cũng biết mà bạn không biết nên bạn phải xem. Bạn phải xem để bạn không bị lạc hậu, bị tụt hậu lại phía sau, chứ không phải là bạn xem cái phim đó vì bạn thích. Cho nên đâm ra là bạn mất thời gian cho nó một cách, gọi là, gần như là vô nghĩa, đúng hông? Đáng lẽ là thời gian đó có thể làm những cái thứ, gọi là, có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của bạn. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là ví dụ như mình giả sử như có một bộ phim mà tất cả mọi người đều bàn luận và khen nó hay chẳng hạn, thì khi mà mình bắt đầu xem, ờ, được khoảng 1 tập, 2 tập đi thì thật sự là nó không phải là gu của mình. Nó không phải là gu của mình nha đúng rồi, mình không cảm thấy có hứng thú để xem những tập tiếp theo. Thế nhưng mà bởi vì mình bị FOMO mà mình thấy là tất cả mọi người đều cứ khen, cứ khen thì phải có một cái gì khiến mọi người khen như thế nên mình lại cứ cố gắng để mình cứ xem tiếp. <sighs>
À, hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> Trời đất ơi! Tới vậy luôn đó hả? <laughs> Thực s thực sự.
Đúng, đúng. Mình cũng đang cố gắng để mình có thể, gọi là, bớt được cái tính đó đi nhưng mà thật sự là nó cũng mang lại nhiều cái áp lực ừ, đúng rồi, nó áp lực quá.
Khó quá, phải hông? Ờ, ờ, thật sự cái áp lực mà đến từ mọi người ai cũng biết mà bạn không biết đó, cái áp lực đó lớn dữ vậy luôn á hả? Trời ơi!
Đúng rồi, hoặc là có một cái ví dụ cụ thể nhất đi là, ờ, cái đợt nà nào mà có một cái bộ phim rất là nổi tiếng về siêu anh hùng á, của, ờ, của Marvel đó.
À, th kiểu như là, những cái đợt mà có có, à, tức là lúc mà phim anh hùng siêu anh hùng của Marvel nó ra những cái đợt như vậy, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, thì Rồi, thì mọi người thật sự là xem rất rất là nhiều và thậm chí bạn bè của mình có đứa nó đi xem 4 đến 5 lần cơ.
Trời, dữ vậy luôn á hả? Ừm.
Nhưng, lúc đó thì mình là một đứa mình không có biết gì. Thế nhưng mà đúng rồi, mình không hề biết một cái gì nhưng mình vẫn FOMO bằng cách là mình phải đi xem cái phim đó. Thế nhưng trước trước khi mà xem được cái phim siêu anh hùng đó ấy, thì mình lại phải xem tầm khoảng, ờ, 6 đến 7 cái phim khác liên quan đến siêu anh hùng trước đó để mình có thể hiểu được, gọi là, mình hiểu được nhân vật rồi bối cảnh và nội dung để mình có thể là mình có đủ kiến thức để mình đi ra rạp xem được cái phim chính á.
À, mình bạn không biết. Ô kê. <laughs> <laughs> Mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu. Ô kê. <laughs> <laughs> Trời đất ơi quá là nhiều luôn. Tính ra là coi coi có một phim thôi nhưng mà phải coi 7, 8 cái phim trước đó để mà hiểu, trời ơi.
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi là tính tính ra là phải coi đến 8, 9 cái phim tổng hợp đó thì là mình là thức, gọi là, thức mấy đêm liền, mỗi đêm mình cày đúng rồi, mình thức đêm thì thì nó là nó là phim chiếu rạp mà bạn, tức là mình sợ là nếu mà mình không xem kịp là đi ra rạp nó hết á.
Trời, thức đêm luôn? Căng vậy bạn? Bạn thức đêm để coi luôn á.